Sì, ma ti dico in realtà, mhmm, cioè che non è neanche tanto il fatto di che tutti abbiano, ehm, abbiano deciso di andare. Io sono contenta per loro, davvero, cioè, ma io vo voglio a tutti bene, sono contenta se si divertono perché non è tanto l'essere stata esclusa che onestamente l'unica domanda che mi viene da fare è: "Quale criterio è stato scelto?" Però fa niente, davvero, non io a quello ci passo sopra, è stato proprio il l'omissione, capito, io l la domanda cosa facciam Sì, sì, sì, la domanda "Cosa facciamo a capodanno" io l'ho fatta anche in modo un po' "provocatorio", tra virgolette, nel senso che sapevo benissimo loro cosa avrebbero fatto, eppure non mi è stata data risposta. Quindi, cioè boh, è questo.
Detto fatto ciò. Erto. Erto, fare le cose sotto tavolo, nel senso. No, guarda, ehm, onestamente io ti direi io inizierei a a guardarmi intorno, nel senso, ehm, queste cose sono molto infantili, 1, e poi fanno anche male all'altra persona, perché comunque vieni escluso e s si nascondono le cose, uno può anche essere escluso come ho detto prima, ma le cose, cioè vanno chiarite, comunque mi dici: "Guarda, non c'ho posto, mi spiace", ehm, comunque, ehm, ci sono altre persone che hanno casa in montagna, si capisce che non è che puoi portarti dietro una squadra di calcio, ehm, se non hai posti <chuckles> se non hai posti per dormire. Poi che se u siamo d'accordo che se uno volesse realmente, butti giù 3 sacchi a pelo e siamo tutti contenti, nel senso se uno veramente volesse il modo si trova, e dove mangia 1 si mangia in 2, questa è la regola principale comunque dell'amicizia, comunque delle relazioni, quindi io ti consiglio di prima di tutto di organizzarti un capodanno come si deve, con ehm, io lo farei onestamente con le persone che son state escluse, ehm, giusto per, o comunque preparati qualcosa di wow, il budget che avresti speso per stare in questa casa spenditelo per te stessa, perché te lo meriti. E e dopodiché anno nuovo amici nuovi a sto punto, perché evidentemente queste persone, eh, non hanno avuto il coraggio di difendere la vostra amicizia e soprattutto di essere onesti con te, che penso che sia alla base di qualsiasi rapporto che sia d'amore, d'amicizia, ehm, comunque di rispetto reciproco. Fa male, fa male, però a volte, sai, a volte ce n'è bisogno quando succedono cose del genere.
Mh. Certo. <chuckles> Certo. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Mh.